Trabalhar tanto assim, ah, não. E e realmente para o imigrante, férias são, eh, no seu país.
Trabalhar e não poder aproveitar as coisas. Uhum.
Porque a vantagem da Europa também é que você tá aí, dali de do lado você tem Praga, dali você tem Copenhaguen, né. Rapidinho você pega um voo, às vezes de 30€, essa época tem muita promoção.
É. Exatamente.
Agora do Brasil pra cá, né, aproveitar. Sim.
Com certeza, é. É, porque isso pesa, né, isso pesa. A pessoa pensa: "Ah, com 700€ poderia fazer muita coisa". Mas, assim, no meu caso, eu sei que eu estou indo ver pessoas que eu gosto, então o o o valor acaba ficando inferior, né.
Claro. Não, e outra coisa não, mas e são muitas horas, né, também. Não é logo ali.
É, é.
Né. Então não é um voo que você vai fazer da Alemanha, você está aí, você vai a Praga é 1 hora.
Aham.
Você vai a Copenhaguen é 1 hora e meia.
É, verdade.
Não, deve ser pelo menos umas 15, sei lá.
É verdade, é verdade. É, não, mas mas foi foi até um desabafo mesmo, porque acho que eu estou ansioso pra viagem agora.
Não, umas 10. É, eu acho que você estava mais ansioso pra falar.
<laughs>
Você não queria conselho, era era desabafar. Mas eu entendi, porque tudo é váli
Exatamente, exatamente. Então, olha, obrigado, tá, por por ter me ouvido. Foi um prazer desabafar com você.
Tudo é válido. Também foi um prazer, quando precisar desabafar estou aqui, viu.